Böyle bir problemim var son zamanlarda. Eee, yani, normalde aktif ve birazcık da sosyal bir insanım. Aslında çok zorlanmam, iletişim kur yani, kurduğum sıralarda insanlarla yeni de tanışıyorsam çok zorluk çektiğimi söyleyemem bu zamana kadar olan hayatımda. Eee, yaklaşık 3 aydır falan yurt dışındayım. Burada birazcık dil bariyerine takıldım. Aslında, eee, tamamen İngilizce'den de ötürü değil ama yerel halk İngilizce dışında, eee, İtalyanca konuşuyor, ben İtalya'dayım bu arada. Eee, o noktada, böyle, sosyal ortamlarda çok rahat hissedemiyorum, yani, mesela eşimle birlikte yaşıyorum ve onun arkadaşlarının olduğu birkaç ortamda bulundum ama o noktada, eee, devamlı bir İtalyancaya bağlılık var. Onlar da, böyle, tamamen, eee, İtalyanca konuşuyorlar diyemem ama mesela aralarında farklı ülkelerden olanlar var. Böyle, ortak nokta İngilizceden ziyade İtalyanca gibi duruyor. Hani, çatapat konuşsalar bile hepsi, bir şekilde anlaşıyorlar. Hani, o noktada özellikle ilk geldiğim zamanlarda, bu çok zorlayıcıydı benim için, yani, orası bir süre sonra sarmıyor hâliyle ve, eee, dâhil olma, hiç dâhil olamıyorsun da. O yüzden, orada kalmak da istemiyorsun. Eee, rahat da hissetmiyorum o noktada açıkçası ya da mesela sosyal hayatta da, yani, burada mesela bugün otobüse bineceğim ve, eee, İtalyan bir adam muhtemel beni İtalyan sandı ve o yüzden, İtalyanca konuşarak bir şeyler sordu ama o sırada, o kadar kısıtlı ki benim İtalyancam, yani, ııı, çok ilerletemedim. Hani, bir şekilde iletişim kurduk, ona anlattım, yani, ne sorduysa onun cevabını bir şekilde verdim ama, işte, onun birazcık İngilizcesi benim birazcık, eee, İtalyancamla bunu baş et yani, başardık desem yeridir. O yüzden bundan, ya bu sebepten dolayı birazcık sızlanmaya geldim, varsa da tavsiyeni almaya geldim çünkü, eee, geriyor bu durum beni gerçekten.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı hı. Hı hı. Eee, çok iyi yaptın. Eee, gerçekten seni çok iyi anlıyorum. Eee, bu noktada, eee, birkaç soru sorarak, durumu birazcık daha netleştirmek istiyorum aslında ama öncelikle, eee, şunu söylemek istiyorum. Bu yaşadığın durum çok anlaşılabilir. Çünkü, eee, başka bir kültürden başka bir, yani, yakın da olsa aslında, eee, farklı bir kültürün içine girmek, farklı bir ortama girmek, başlı başına bir, eee, problem. Eee, burada arada dil bariyeri olması, eee, bunu, eee, katlıyor ve, eee, senin, eee, hissedebildiğin şeyleri anlayabiliyorum. Eee, burada, eee, büyük bir şehirde misin yoksa daha küçük bir yerde misin? İnsanların, eee, İngilizce de konuştuklarını, eee, söyledin ama, eee, çok büyük bir, eee, yani, çok da iyi sanırım İngilizce konuşmuyorlar. E, bundan dolayı kendi dillerini konuşmak istiyorlar. Emm, yani, daha uluslararası arkadaşlar edinebileceğin bir ortamda mısın yoksa, hani, daha küçük bir yerdeysen mecburen o dili öğrenmek zorunda mı hissediyorsun kendini?
Tabii. Doğru. Evet. Evet. Aslında zorunda hissetmiyorum çünkü, eee, hoşuma da gidiyor, yani, ben hatta geldiğimin 2 haftası bir, eee, dil kursuna, y ımm, kaydoldum, yani, belediyenin bir kursu vardı ve, eee, oraya dâhil oldum, yani, hâlâ hâlihazırda gidiyorum. Eee, normalde, eee, ya küçük bir yerindeyim İtalya'nın, öyle çok büyük bir şehir değil. Eee, daha böyle, yazlık bir yer diyebilirim, hani, Türkiye'de baz alırsak Muğla'ya tekabül edebilir herhâlde, eee, ama şey var, eee, yani, yüksek lisans yapıyorum burada ve okulda, eee, bulunduğum, işte, eğitim dili İngilizce ve sınıftaki arkadaşlarımın da, yani, 3 tanesi 4 tanesi falan İtalyan, gerisi hep farklı memleketlerden, ülkelerden gelmiş insanlar. O noktada birazcık, eee, d rahatlıyorum tabii hâliyle ama sosyal hayatın içerisinde, böyle, bir şey mümkün değil, çünkü insanlar gerçekten konuşmuyorlar hiç İngilizce, yani, marketten, ne bileyim manavdan tut, her yerde herkes İtalyanca konuşuyor. O noktada da, eee, yani, birazcık, zorlanıyorum sosyal hayatın kendisinin, yani, kendisine dâhil olurken çünkü dedim ya eşimin arkadaşları da genelde İtalyanca konuşuyorlar. Eee, birkaç arkadaşım var görüştüğüm ama, böyle, kalabalık gruplarda çok rahat edemiyorum. Ya, mesela geçen 2 gün önce falan, işte, s okulun son ders günü falan gibi bir şeydi. Eee, arkadaşlar vardı ve, işte, eee, son gün olduğu için de toplanıp bir yere gitmek istediler ama mesela onların da, eee, s yaş olarak biraz büyüğüm aslında çoğundan, yani, onlar, böyle, 22-23'lerindeler. Ben biraz daha, evet, sarmıyor çünkü gerçekten, böyle, toplanıp TikTok videosu falan çekiyorlar. Öyle bir noktadalar ve bu benim için çok da ya vakit kaybı gibi bir şey oluyor orada onlarla geçirdiğim vakit. Üstüne çünkü bir şey katmıyor bana açıkçası. Eğlenmiyorum da ciddi manada. Hepsiyle selamım, sohbetim var ama, işte, bir noktada kesiliyor. Öyle bir durumdayım açıkçası.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Okay. Hı hı. O Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hımm. E, çok sarmıyor o zaman. <chuckles> Evet. Hı hı. Imm, ya bu çok normal. Yani, adapte olmak, eee, yani, kendi ülkenin içerisinde bile bir başka bir şehre taşınsan, eee, oraya adapte olmak, o şehrin kültürüne ve, eee, dokusuna alışmak, biraz zaman alacaktır ki sen farklı bir ülkedesin, farklı bir, eee, dille cebelleşiyorsun ama bu noktada sana verebileceğim, eee, birkaç tavsiye var. Eee, bunları şöyle düşünebilirsin, aslında sürecin kendisinden keyif almaya çalışabilirsin. Evet, şu an zorlanıyorsun. Evet, kendini çok garip hissediyorsun. Çünkü, eee, ya, düşünsene bir ortamdasın. Eee, ortamın dili senin çok iyi bilmediğin bir dil, eee, ve hani, sen bundan dolayı sosyalleşemiyorsun. Eee, burada, eee, biraz rahatsız hissetmen veya kendini dışarı çekmen çok normal ama burada şunu deneyebilirsin. Kendini bir, yani, aslında, eee, ana dilini de öğrendiğinde, eee, etrafında bir dil konuşuluyor ve sen bunu anlamlandırmaya çalışıyorsun. Eee, zaman içerisinde bunu anlıyorsun ve sen de o, eee, sohbetlere, eee, ufak da olsa katkılar vermeye başlıyorsun. Eee, burada kendini bir çocuk gibi hayal edebilirsin belki. Bu, eee, bakış açını biraz değiştirebilir. Yani, aslında yetişkin döneminde dil öğrenmek ya da yeni bir, eee, yetenek katmak kendine biraz zor olmasının başlıca sebeplerinden biri bu oluyor. Çünkü yetişkiniz. Eee, yetişkin şeklinde, eee, karşılık görmek ve, emm, nasıl desem karşı tarafın bize yetişkin gibi, iii, davranmasını istiyoruz ama aslında biz o yetenekte, eee, çok, eee, başlangıç seviyesindeyiz. E, bu da ister istemez kendimizi kötü hissetmemize sebep oluyor. Eee, burada dediğim gibi biraz daha çocukça yaklaşmak ya da, eee, ne bileyim, ya, evet, anlamıyorum. Eee, evet, bir şey söyleyemiyorum şu an ama burada olmak, onlarla vakit geçirmek, eee, farklı, eee, bağlantılar kurmak, eee, üzerine çalışabilirsin. Yani, evet, dil çok önemli bir iletişim aracı ama farklı şekillerde de iletişime geçebiliriz
Doğru. Evet. Evet. Doğru. Evet. Evet. Evet. Doğru. Doğru. Evet. Ya, aslında çabalıyorum bunun için de. Mesela kurstan bahsettim ya, kursta mesela hocamız İtalyan, yani, ııı, ne bileyim bir konuyu anlatırken, böyle, ufaktan, böyle, İngilizce bir, eee, ipucu verse aslında konuyu anlayacağız, orada da zorlanıyoruz ama mesela ilk başta çok şaşırmıştım, yani, hocanın hiç İngilizce bilmemesi, o İngilizce bilmiyor, biz İtalyanca bilmiyoruz ve bir süre sonra aşina olacağımızı söyledi. Aslında çok ihtimal vermiyordum ama mesela ben çok fazla kelime öğrendim aslında orada. Ne bileyim ilk bir, eee, temel yapı taşlarını falan öğrendim tabii ki ama, eee, nihayetinde orada mesela, eee, çok fazla oldu bunun örneği. Eee, aslında bazen kafamın içinde 3 dili karışıyor, yani, hocaya İngilizce anlatmaya çalışıyorum, hoca beni İngilizce anlamıyor, hani, İtalyanca da ben söyleyemiyorum, böyle, bir gün hocaya "Tamam." dedim yanlışlıkla derste ve, eee, anlamadı yine, t hani, söylediği şeye karşılık aslında tamam demiştim ama ya ben de fark edince, böyle, bir garip oluyorum. Ne ne alaka tamam kadın zaten İngilizce anlamıyor, sen Türkçe tamam diyorsun gibi bir noktaya geliyorum, yani, o noktada, yani, gelişinden artık biraz biraz içinde bulunmaktan mütevellit galiba gelişinden ne demek istediğini çıkarabiliyorum ama ben ona cevap veremiyorum, o beni anlamıyor ya, ben, böyle, kendimi sıkışmış hissediyorum aslında.
Süper. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Süper. Hı hı. Iıı, çok normal. Bu, ııı, sürecin kendisinde var ama, eee, biraz da şöyle düşünmek, ııı, güzel olabilir. İstersen farklı bir bakış açısı, ııı, koyalım ortaya. Emm, sen mesela bir dil öğrenmek istesen ve ona, eee, maruz kalamadığın bir o yerde olsan, e, bu kadar zorlanmayacaksın. Açacaksın, 3-5 bir şey okuyacaksın, bir şeyler dinleyeceksin. Belki, eee, bir efor koyacaksın ortaya ama, eee, günün sonunda elde ettiğin şey, eee, çok da büyük bir başarı olmayacaktır yüksek ihtimalle. Ama sen şu an tam onun göbeğindesin. Yani, eee, bir şekilde, eee, şöyle düşünebilirsin: Seni oraya atmışlar ve sen bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun ve bu hayatta kalma, eee, durumunun da en önemli kilidi İtalyanca. Eee, ve o kilidi, iii, bulmak zorundasın. Yani, eğer, eee, bilmiyorum planların arasında orada yaşamak ya da orada en azından daha, eee, konforlu bir sosyal ortam yaratmak varsa, eee, bunu, eee, yapmak zorundasın. Bazen zorunda olma hissi, eee, daha iyidir. Yani, eee, onu öğrenmek zorundasın ve öğrenirsin ve hayatına devam edersin. Eee, biraz da böyle bakabilirsin duruma. Yani, eee, zaman içerisinde daha iyi olacaktır. Daha rahatlayacaksındır. Dediğim gibi kendini çok, eee, dışarı atmamaya çalış. Orada bulunmak, anlamasan bile o ortamdaki konuşmalara kulak kabartmak ve belki aralardan birkaç bir şeyler yakalamak da faydalı olabilir.
Evet. Doğru. Doğru. Evet. Doğru. Doğru. Doğru söylüyorsun. Yani, diyorum ya, benim de zaten, yani, niyetim o aslında da, sadece sosyal orta ortamlarda böyle kendimi sıkışmış gibi hissediyorum ama verdiğin tavsiyeler işime yarayacaktır. Yani, çünkü ben de zorunda kalmanın daha işlevsel olduğunu düşünüyorum, yani, kabaca bakınca duruma. Çünkü tek başına çalışmak, bir yerde onu kullanmadıkça da körelmene sebep oluyor ama, mesela, ben yani, s velev, örnek vereyim, şimdi, mesela, görüşürüz demeyi öğrendim. Ben artık, İtalyan olduğunu düşünmediğim insanlara bile, görüşürüzü İtalyanca söylüyorum. Ya da mesela, sınıfta bazen duyuyorum, mesela, İtalyanca, eee, ing ye ir, yani, İngilizce yerine İtalyanca z bir şeyler söylüyor mesela, sınıftakiler de, çünkü burada, eee, alışma sürecindeler ve günlük hayatta, yani burada yaşamayacak olsak bile, günlük hayatta, eee, kaliteli yaşama, eee, noktasına getiriyor insanı. Yani bir manava gidince, bir selam ya Türkiye'de olduğu gibi mesela. Yani, aslında, ımm, başka memleketlerden gelenlerin de oluşuyla birlikte, eee, İtalyanları da ben biraz, eee, Avrupa'daki Türklere benzetiyorum, yani, aslında sosyaller bir bakıma. O noktada, aslında, böyle, yolda bir selamlaşıyoruz, nasıl ki Türkiye'de birini tanımasak bile, selam veriyoruz ya. O noktaya gelmek istiyorum aslında, böyle, o açıdan, sadece insan, çünkü insan, eee, gülümseyince, böyle, artarak çoğalıyor ya bu, günü öyle geçiyor. Onu, böyle, sabitlemek istiyorum. Diğer türlü herkes, asık suratlı ve selam sabah bilmeyen bir, eee, yola sokuyor seni. Sen de çünkü, takıyorsun bu sefer kulaklığını, zaten çok yaygın biliyorsun. Takıyorsun sen de kulaklığını, ne bir selam, ne bir sabah, ne bir gülümsemek, yani, ha hak getire yani, zaten çok, hani, kış olduğu için de herkes yataktan yorgun argın kalkıyor biraz. Eee, o yüzden, böyle, hayatın, iyice seni aşağı doğru çekiyor. O yüzden doğru söylüyorsun, yani en azından bu zorunluluğu yani süreci en azından, kendim için keyifli hâle getirmenin bir yolunu bulmam lazım.
Hı hı. Tabii ki. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Doğru. Evet. Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok doğru. Eee, evet, farklı yöntemler deneyebilirsin. Yani, senin, eee, yani, bir dil öğrenmenin tek bir yolu yok. Belki farklı şeyler deneyerek, "A, bu denediğim yöntem bir hoşuma gitti ve bunda ilerleyebileceğimi düşünüyorum." diyebilirsin. Yani, farklı, atıyorum bir dinlemeler yapabilirsin. Okuyarak öğrenebilirsin. Eee, f birçok yöntem var ve, eee, dediğin gibi, eee, avantajlı bir ülkedesin. Sıcakkanlı insanların olduğu, eee, Akdeniz ikliminin etkisiyle, eee, kabul eden ve daha çok gülümseyen insanların olduğu bir ortamdasın. Eee, bu da, eee, farklı bir avantaj tabii ki.
Doğru. Doğru. Evet. Evet. Teşekkür ederim ya. Bu bi seninle konuşmak bile, böyle, kendimi iyi hissettirdi. En azından kafamdakileri, böyle, bir yere dökebilmiş oldum gerçekten. Eee, tavsiyelerin için de ayrıca teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.
Hı hı. Rica ederim. Ne demek? Görüşmek üzere.